Que eu tô me limitando, né, na verdade, eu tô me encerrando quase que pra atender uma necessidade deles. Eu vejo assim, não sei se sou eu que tô exagerando, mane atender uma necessidade deles, de ver alguém sofrendo.
Exato. Uhum. O que não é uma necessidade sua, entendeu. Não é porque eles veem dessa forma, que você também precisa ver. Inclusive, eu acho muito legal que você saia, que você faça suas coisas e que você ainda inclua a sua mãe de uma certa forma, seja ligando para ela, mandando foto, sabe, conversando, mesmo quando você tá fora. Isso eu já acho tão legal.
Uhum. Que a minha diversão é essa.